بالضبط، وعلى فكرة التفكير فعلًا في ردود الفعل ده بيوتر ويخليكِ طب ده هيقول إيه، ده، ده هيقول عليَّ إيه، ده هيفكر إزاي، ده ممكن يحصل حاجة، ده مم ممكن أصلًا بالنسبة لِك اتنين كده بيتكلّموا آآ بشكل سرِّي كده في جنب والّا حاجة، بيقولوا حاجة لبعض عادية بعيدة عنِّك خالص مثلًا وأنتِ بتتكلّمي بتفتكريها عليكِ، فأنتِ كل حاجة كده آه هتلاقي كل حاجة أنتِ بتربطيها عليكِ أصلًا، يعني أي حاجة بتحصل في الاجتماع أو التجمع ده، طَب ده بيضحك، ممكن يكون بيضحك على حاجة تانية ما إمم.
فعلًا، فعلًا حقيقي ده بيحصل فعلًا. آه، آآ، معاك حق، أنا باحس إن كّله مركِّز معايّا، ومنتبه معايّا ودي من ضمن فعلًا الأسباب ممكن تكون بتحرجني، مع إن زي ما أنتَ بتقول كل واحد أساسًا في حاله، يعني ما حدش أساسًا فاضي إن هو ي وأنا مين أساسًا عشان كلّه يقعد يبص عليَّ ويكلمني، بس أنا دايمًا باحس إنِ في حد مركز معايّا، شايفني وكده و ومش عايزة حد يشوفني.
بالضبط، إمم. بالضبط، آه، وده فعلًا السبب، آه، هو ده فعلًا السبب على فكرة اللي مخلّيكِ فعلًا م خايفة، متوترة من اللقاءات وكده، عندك رهبة، فَديَّة على فكرة تقدري تتغلِّبي عليها بسهولة جدًا، بس قبل ما أقول لِك يعني، أنتِ ممكن يكون الموضوع ده من صُغرِك وكده والّا جِه بعد كده؟
من زمان لأ، من زمان، أنا باحس إن هو في طبيعة شخصيتي يعني يعني حتى مثلًا آآ في الإذاعة المدرسية مثلًا، لأول مرّة كنت أطلع بصراحة خَذلت المدرس بتاعي، لأن أنا كنت طالعة وسط إيه، جمهور من الناس من الصف الأول للصف السادس، وكلّهم موجودين في الطابور، وأنا طالعة عشان أقول حاجة، مع إنّي طالعة ف في طابور، آآ، 5، 6 أ أ طلاب هيقولوا، يعني مش هاقول لوحدي. وأول ما جِه دوري بقى اتنفضت واترعشت و ما عرفتش أتكلم كلمتين على بعض، وأحرجت المعلِّم، وكمان ساعاتها هو كان متضايق منّي، و مع إن في التدريب معاه كنت زي الفُل، بس أول ما شُفْت جمع الناس ده عارف دمَّعت كمان، عيني دمَّعت ما بَقيتش شايفة اللي في الورقة أساسًا، و يعني بجد حالاتي كانت صعبة جدًا، لمجرد إن أنا شُفْت كِميّة الناس دي، أما باشوف ناس باتوتر وباقلق، و وباخاف من إن هم يعني ينتقدوا شكلي، ينتقدوا طريقتي في الكلام ي ي يستغربوني، ما أعرفش إيه اللي بيحصل لي.
آه. هو كان مختارِك وكده؟ امم. آه. بس كنتم لوحدكم وكده. إمم. توتُّر زاد، إمم. إمم.

آآ لأ، هو ده ده أنا باعمل ربْكات كتيرة، يعني بُص، يعني ممكن مم أبقى ماشية مثلًا لو إحنا زي موضوع باقول لك اللي هو بتاع رمضان دوَّة آآ اللي هو الإفطار الجماعي، بابقي مثلًا إيه بقى، لابْسة فستان طويل، ولابسة كعب طويل، وماشية مثلًا أروح إيه يعني من كُتْر الكسْفة أتشنْكل مثلًا ماشي، آآ آجي مثلًا آآ ماشية أروح بابقى باصّة مثلًا في الأرض، وواخدة جنْب كده من على اليمين، بحيث إن إيه، ما ما أخبَطْش في حد ولا كده، وللأسف محاولاتي بتجيبني بالعكس، يعني مثلًا أبقى مش عايزة أخبَط في حد، ألاقي حد في وشّي أروح خابطة فيه. طَب أنا أساسًا باتجاوز إن أنا أخْبَط حد، اللي باخاف منّه هو اللي بيطلَع لي، أ آجي مثلًا أ أروح آآ أحطّ حاجة في الطبق ولا حاجة، الطبق ممكن يقع منّي، يعني بتوصل معي حاجات يعني أنا كُل ما باحاول أحرص، كُل ما ب ما بالخْبَط الدنيا. ماسكة الطَبق كويس، يروح مهزوز، يروح واقع.
آه. آه. آه، اللي تخافي منّه ي اللي تخافي منه يطلع لِك. امم. آه. يعني حتى حتى لو كده امم، حتى لو كده بتوصل لمواقف ممكن تكون محرِجة، يعني مش بس إن أنتِ بتبقي مكسوفة، ممكن تحصل مواقف تضايقِك، وتن وتخلّي شكلِك مش مش أحسن حاجة، وده ممكن يكون أصلًا بيخلِّيكِ تتوتري أكتر. طب أنتِ بت دايمًا بتفكّري في السينا السيناريوهات دي يعني آآ بشكل كبير قبل ما يبقى في تجمُّع أو في اجتماع وكده؟ طب أنتِ ممكن يحصل لِك كده أو يحصل لِك حاجة تضايقِك، فاهمة قصدي؟ والّا ما بتفكّريش حت
جدًا آه، جدًا. أنا باحسّ لمّا بافكّر أساسًا في السيناريوهات دي، بتحصل لي.
آه، يعني هو ده أصلًا بيكون السبب. إن أنتِ ممكن تكوني بتفكّري كتير، امم.
إمم جايز، جايز لأن من كتْر ما أنا باحاول أحرِص إن أنا مثلًا ما ما اتكسِفش، ما اتحرِجْش ما ما ما اتلخبطْش، ما أقعْش، ما أوقّعش حاجة، بيحصل معايا كلّ اللي باخاف منّه، كإنّي أنا بابقى متوقّعة إن ده هيحصل، أو كإني أنا من كُتْر ما أنا خايفة منّه، فهو حصل معايا.